Heu, bon je pense que tu le sais mais la mmh la médecine et la santé en général a quand même bien évolué depuis, heu depuis le début de sa de sa découverte, si je puis si je peux me permettre, hem, il y a des trucs qui te choquent un petit peu dans certaines pratiques qu'on faisait à l'époque?
Ouais, plutôt pas mal, ouais. Bah, eh, dis toi qu'à l'époque heu attends. Tu sais quand les mecs ils avaient, heu, ils étaient blessés au combat ou quoi, tu sais? Genre les chevaliers, le mec il est blessé à la jambe au combat, bah, les mecs ils se faisaient amputer, quoi.
Ouais. OK. Oui, alors et en vrai c'est le cas le plus hem, heu le meilleur cas je crois en plus. Parce que pour le coup, heu <chuckles>
Et c'est le meilleur cas, en effet, c'est le meilleur cas donc heu, mais par exemple les, hem C'est pendant l'époque victorienne, donc c'est quoi, c'est les années dix sept cent 1800, je sais plus, qu'est-ce que c'est la l'époque victorienne en fait.
Han. Cune idée.
Heu, époque victorienne, c'est quelle année? Alors donne moi le la date s'il te plaît, dix huit cent trente sept à 1900 donc c'est, heu, c'est dans, des années 1800.
Victorienne, ah. Ah oui, la vache, OK.
Tu sais, c'était interdit de pratiquer la médecine, hem en gros, c'était très limité pour pratiquer la médecine et en et les médecins pour pouvoir apprendre heu, sur le corps tu sais les médecins légistes n'existaient pas.
Ouais. Ouais.
C'est-à-dire que si une personne elle était elle était décédée, tu voulais savoir ce qu'elle ce qu'elle avait eu, tu sais? Tu avais pas le droit.
Ouais.
Donc du coup ils étaient obligés de voler des cadavres
OK.
pour faire de la médecine légale.
Bah, c'est un peu contre-intuitif ça. <laughs>
Beh, c'est à dire que les personnes, elles décédaient, tu vois? Ils étaient ils étaient obligés la personne se faisait enterrer, ils payaient des personnes pour déterrer la personne en fait, et pour, pouvoir faire, beh, une autopsie dessus pour, tu sais? Trouver les causes du problème et tout, tu vois?
OK, ouais, bah ils avaient pas le choix, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, mais c'est fou ça et tu imagines, heu, il ouvre le truc, et il fait «Ah c'est juste ça, ah super, on aurait pu le guérir» tu vois? Genre, heu <chuckles>
Bah, mais de toute façon la médecine elle a avancé à cau elle a avancé grâce à ça, tu vois?
Ah ouais, clairement.
Dire des mé des des médecins qui ont pris le danger, de se faire choper en train de d'étudier des cadavres, alors qu'ils avaient pas le droit, pour pouvoir faire avancer la médecine.
C'est fou, hein. En vrai, c'est fou.
donc heu, ouais. Moi, c'est moi ça me choque en fait que ça soit c'est pas la pratique qui me choque en fait, c'est qu'ils soient obligés de pratiquer ça pour pouvoir, heu, faire évoluer la médecine.
Ouais. Ça semble fou, en vrai, pour le coup. Il y a plein de trucs ouais, pour le coup c'est heu, je pense à un truc les les il y a un truc le plus fou que je je m'en souviens, je crois que c'est les saignées, en vrai.
Et toi, du coup?
C'est fou! Le les saignées
Heu, alors je vois ce que c'est, mais c'était pourquoi qu'ils faisaient les saignées?
Alors heu, bah bah alors voyons <chuckles> o officiellement pour rien. <chuckles> Officieusement c'est parce qu'en fait il y avait un truc qui s'appelait la théorie des humeurs, heu, et en gros c'était, heu c'était par rapport à tes organes en gros. Ils avaient des humeurs et le si tu avais un trop plein d'humeur, il fallait faire ce qu'on appelle des saignées, donc en fait on te coupait, heu, je crois qu'on coupait au nié littéralement au niveau de l'oreille, pour te faire saigner, en fait. Pour, heu on f on te faisait saigner littéralement pour, heu, faire sortir ces humeurs, donc tu imagines tu as 40 de fièvre, heu heu, ça fait ça fait 1 semaine que tu es au lit. Tu es tu es, au plat de ton système immunitaire et là on t'enlève 2 litres de sang.
Pour tout et n'importe quoi, en vrai, ou i, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Nous, on se faisait saigner, tout simplement. Oui tu as la grippe et en f plus on te on te met mal, tu vois? Enfin, non, s'il vous plaît.
Ouais, c'est ça. Et et les gars, ils sont en mode: «Ah ouais, ça a marché, hein», bah ouais, ouais, tu es sûr que c'était pas celui qu'on appelait, la ludic la lucidité terminale, tu vois? Genre le truc, heu, où le gars il a un rebond d'énergie, heu, avant sa avant de clamser en 5 minutes. Tu vois, genre?
Beh d <chuckles> Bah, je sais pas en vrai, tu sais? mais mais <sighs> il y avait quoi, heu
Il y a plein de trucs enfin, même le fait que tu es c'est le non anesthésie, mais ça c'est ça c'est un truc, parce qu'on le connaissait, ouais, ouais, ouais.
Qu'est ce qui me choque comme technique médicale, en fait? Mais ça, le problème, c'est que ça existait pas, tout simplement en fait. C'est à partir du moment où tu as pas d'anesthésie, tu peux pas faire d'anesthésie, le truc existe pas, hein, donc heu,
Et tu imagines le seuil de tolérance de zinzin qu'ils devaient avoir.
Mais mais je crois qu'ils les assommaient hein, en vrai.
Ah bah, je bah, en vrai, heu, je pense que la douleur assomme aussi, hein, pour le coup. <laughs>
Oui, non, mais voilà, tu sais, les mecs ou tombaient dans les pommes, parce que la douleur les faisait tomber dans les pommes ou même je crois, qu'il y en a certains ils assommaient les patients, quand il y avait une opération lourde à faire, tu vois? C'est une amputation un truc comme ça, heu, le mec, tu l'assommais, quoi! Parce que, heu, s'il tombait pas dans les vapes, heu, voilà, quoi!
Ouais, ouais, ouais. Han. Ouais, clairement.
Donc heu, mais bon tu s tu sais, il y avait le truc c'est qu'il y avait pas, eh, il y avait pas d'anesthésie donc tu fais comment?
Ah oui, c'était un bout de bois, hein, c'était un bout de bois, et le mec, il mettait des boules quies, parce que tu tu lui éclatais les oreilles, hein. Ah ouais, c'était fou.
C'est ça! C'est le tu imagines le mec qui construit une maison, il y a une poutre, heu, de 400kg qui lui tombe sur la jambe, enfin au bout d'un moment tu peux rien y faire, tu vois? Même maintenant, hein, à mon avis si tu il y a une poutre de 400kg qui te tombe sur la jambe, on t'ampute hein, c'est pas réparable.
<chuckles> Ah, ouais, ouais. Heu, ouais, heu, clairement, bah les tissus sont tellement endommagés, je pense que même la jambe ne se en fait la jambe cède, je pense, juste, elle s'arrache, heu <chuckles>
Et c'est ça, exactement. Bah, eh, même si ça même si la jambe elle s'arrache pas, tu vois? À par à partir du moment où les tissus, ils sont inutilisables, bah, eh, tu tu as pas d'autres moyens en fait.
Ouais, clairement.
donc heu, c'est tendu. Ils faisaient ils faisaient vraiment des trucs, hem
Ouais, c'était fou, franchement heu
Après, qu'est ce que j'avais vu?
Ou c'était de la gnôle, ils devaient mettre un torchon, tu sais? Rempli de gnôle, heu, et puis, hop, directement comme, heu qu'est ce qu'on mettait à l'époque? C'était, l'éther, voilà, avant. Avant le le truc un peu mieux, heu, ils ont mis l'éther, c'est fou. Tiens <laughs> Tiens, sens de la peinture, hop là! <laughs>
Oui. Ouais, de l'éther, exactement. Ouais parce que l'éther ça te met ça t'endors pas vraiment, en vrai l'éther, mais bon Ouais, bah, c'est ça, tu sais! Tu sais le truc t'endort pas, tu sais, il te il te fait un peu tourner la tête. Il te met mal mais il t'endors pas, attends. C'est à dire que déjà, tu sais, on va te couper la jambe et en plus on te met mal, c'est donc heu,
Ah ouais, clairement. <laughs>
Mais bon à l'époque ils avaient que ça donc ils ils se faisaient avec ce qu'ils avaient, quoi.
On passerait pour des gros fragiles, hein, roh là là. <chuckles>
Mais
Et en même temps, c'est normal, enfin je veux dire, l'espérance de vie, heu <laughs>
Ah mais mais mais mais déjà mais déjà en tant qu'homme on passe pour des gros fragiles, parce qu'on a pas à accoucher, en fait.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Parce que tu vas te faire mal, tu vas te casser la cheville, tu vas te casser le bras, machin, tu vas avoir hyper mal, tu vas être pas bien, tout ce que tu veux. Ta femme quand elle va devoir accoucher, t'inquiète pas qu'elle aimerait bien se casser le bras, hein.
Ah bah je crois que beh, je crois que c'est similaire à une dizaine d'os que tu pètes en même temps je crois, hein le, heu un accouchement.
<laughs> Tu es C'est bah, de toute façon c'est la dou c'est la pire douleur que tu peux ressentir, d'après tout l d'après tous les médecins, machin voilà, quoi donc heu, tu sais, tu as tu as pas le pour le coup s'il y a un truc que tu peux pas, heu, dire aux femmes, c'est «Ouais, non l'accouchement, vous abusez» non, pour le coup, non. <laughs>
Heu la friendzone elle est quand même pas mal, après hein. c'est ça <laughs> Ouais, non, après, je sais, il y a il y avait déj alors en vrai je crois que c'est c'est c'est vrai hein, heu, je crois que le seuil de tolérance des femmes est plus élevé que celui des hommes, et c'est pas un argument pour dire que c'est tolérable, heu, <chuckles> sans sans aide ou quoi que ce soit. Les les accouchements, vous êtes juste taré, hein, franchement, heu <chuckles>
Bah, bien sûr. Mais mais justement en fait c'est le contraire. Le fait qu'elles aient plus de le fait qu'elles aient un seuil de tolérance plus haut, ça montre bien en fait que la douleur elle est elle est elle est folle.
Ah mais clairement, hein.
Parce que sinon elles auraient les mêmes seuils de tolérance que les hommes, tu vois?
Han! Enfin, en plus oh là là.
Sauf que là, la douleur elle est tellement forte que <chuckles> tu as besoin d'un seuil de tolérance supérieur, tu sais d génétiquement, <chuckles> donc heu,
Mais clairement, claire en plus de ça tu es en mode «Ah tu veux souffrir ou alors est-ce que tu veux, heu tu veux justement, heu, un une petite anesthésie, mais je vais devoir te mettre un une aiguille qui fait trente centimètres dans la colonne vertébrale?» <chuckles> Tu es en mode: «Mmh, ouais, je sais pas». <laughs>
Ouais, la péridurale, ouais, ou ais, non c'est ça. Fais ton choix <chuckles> fais ton choix, moi je sais pas personnellement, c'est tu sais, j'ai je suis bien content de pas avoir faire le choix, tu vois?
Oh là là. Ah, tu m'étonnes.
C'est Non mais bon voilà, heu, déjà une femme qui décide d'avoir un enfant, tu vois? Tu te dis déjà, beh, elle est plus forte que toi littéralement, elle est plus forte que toi.
Hein pour le coup, heu Ah ouais, ouais, clairement. Bah nous vraiment on a <sighs> oh là là. Nous c'est l'histoire de 5 minutes et après c'est bon, hein. Eux, c'est 9 mois. <chuckles> Bon, je caricature parce que c'est un travail que tu fais à 2 mais tu comprends le truc, quoi! C'est c'est quoi.
Oui. Non, mais voilà après je veux dire, non mais les 9 mois, c'est pas les pires, tu vois? C'est vraiment l'accouchement, le pire. C'est le truc, tu es en mode mais pourquoi, heu bah de toute façon c'est pour ça qu'il y péridurale et heu heu, sisection, c'est quoi déjà?
Heu, je sais pas.
Hem, mais tu sais quand quand on ouvre le bas du ventre, justement pour faire sortir le bébé, une, heu, une césarienne, voilà.
Je connais que la péri, heu Ah, césarienne. Ah, ouais. Une bonne cicatrice après. <chuckles>
donc heu, Bah eh moi, ma sœur elle a eu la césa elle a eu la péridurale pour la première, elle a eu son deuxième là.
Ouais.
Non, je t'ai dit une bêtise, elle a elle elle voulait pas la péridurale pour le premier, pour la première, pour ma nièce.
OK.
Quand elle a vu comment ça se passait, elle a fait: «Non, non, non, vous me faites la péridurale maintenant. Il y a pas moyen en fait, il y a pas moyen, il y a juste pas moyen» donc, heu
<chuckles> Je crois que c'est le cas de toutes les femmes qui, <laughs> qui gosse. Han, c
non mais ça te montre à quel point, tu sais? Même en le voulant que la personne en le voulant, elle se dise: «Non mais là c'est pas possible en fait» c'est que vraiment le truc doit être, affreux.
Mais tu imagines quant les les les les personnes, heu hors, heu, tout ce que tu veux, de jumeaux, triplés, hein. Les personnes qui ont 3-4 gosses.
Oui.
C'est fou. Après, peut-êt je sais pas, peut-être qu'il y a il y a il y a un monde où heu, le truc est «formé» entre guillemets, tu vois? Au niveau du bassin et que c'est moins douloureux mais heu, quand même, quoi, tu vois? <chuckles>
Oui, non mais après Je pense, oui. Non mais en fait, c'est surtout que quand tu vois le gabarit de ma sœur qui est vraiment, tu sais? Elle elle est petite pour le coup. Elle est plus petite que moi, bon moi je suis pas enfin je fais 1m78 mais je suis ma sœur elle est plus petite que moi, mais elle est surtout mince, en fait. Quand tu vois son gabarit, quand tu vois que mon neveu, il fait 3 kilos 8.
Ouais, ouais. Oh, c'est le oui. Ouais, ouais, beau beau morceau, ouais. <chuckles>
Ouais, bah il a eu du mal à sortir en fait donc heu, il y a eu de la déchirure, donc bon
Oh, ouais, ouais. <sucks teeth> Outch.
c c'est quand même chaud, pourquoi l'être humain, il est si mal fait en fait, <chuckles> tu vois?
Ah ouais, clairement. Bah, c'est et c'est vrai, mais je crois qu'il y avait un truc heu Il y avait un truc à ce niveau-là je crois, heu Non, non ça marche pas. J'ai je crois qu'il faut ah non, Loïc, heu, techniquement si c'était mieux, heu, debout, bah on accoucherait debout, on ferait pas ça allongé!
Ah, je sais pas. Non dans l'eau, dans l'eau.
Dans l'eau?
Ouais, l'accouchement dans l'eau. Alors, du coup, tu le fais pas à l'hôpital hein, parce que l'hôpital ils vont pas te le proposer hein, mais
Ah bah ouais, tu prends ton petit Intex heu, et puis tu tu te met dans le salon, quoi.
Non mais non mais tu en as qui accouchent dans des, heu tu sais des tu sais des les piscines, heu, les petites piscines, heu, en plastique que tu mets dans le jardin là.
Ouais, ouais.
Beh, elles accouchent là-dedans. Parce que justement l'accouchement dans l'eau en fait il est apparemment, c'est m c'est mieux
Ouais, mais tu as aucune, heu enfin c'est chez toi, c'est légal de faire ça?
de ce que j'ai compris. Tu peux accoucher chez toi, il y a pas de problème à accoucher chez toi, hein.
Ah ouais, OK, OK. Bah c'est juste que tu sais, si tu as des problèmes de dernière minute, heu, le support médical, heu, va falloir que tu appelles le SAMU, quoi!
Ah bah, c'est ça. Bah, eh eh c'est le c'est le seul problème, tu vois? Mais en soi, si tu veux accoucher chez toi, tu as le droit d'accoucher chez toi, c'est pas c'est pas interdit.
OK, OK.
Je me dem je crois qu'il faut qu'il y ait obligatoirement, une sage-femme ou un truc comme ça.
Ah ouais, ouais. Parce que
Mais en soi, il y a pas d'interdiction il y a pas d'interdiction d'accoucher chez toi ou heu, chez le voisin ou peu importe, tu vois?
Han, ça me rappelait
Et si tu as pas envie d'accoucher à la clinique beh les femmes les femmes qui ont un accouchement soudain, machin. Elles ont pas le temps d'aller à l'hôpital, machin, elles accouchent dans une voiture, elles accouchent dans un taxi, dans une ambulance, tu vois? Tu es pas obligé d'être à l'hôpital.
Ouais, ouais. Ouais c'est vrai, ouais c'est vrai, c'est vrai. En plus je me souviens j'avais une des réflexions quand j'étais petit. J'étais petit hein, donc heu, de on est très bête des fois, hem, tu sais parce que quand je parle de des fois de problèmes de dernière minute. Moi dans ma tête, j'étais en mode si jamais genre, heu, j'avais posé innocemment «Et si jamais genre tu découvres que ton ton enfant il est né, il est trisomique, tu as le droit de le tuer?» <chuckles>
Ah, c'est normal, hein. Oui.
<laughs> et elle me regarde elle fait: «Alors, ça s'appelle un meurtre», donc non, en fait. <laughs>
Alors ze alors oui et surtout non, en fait, donc heu,
<chuckles> J'étais en mode: «Mais je suis un fou d'avoir poser ce genre de que»
Ouais, tu avais des raisonnements un peu bizarre quand tu étais petit, toi! <chuckles>
<laughs> Bah en mode, c'était en mode heu, parce que ouais, non mais en fait c'est, c'est pas genre, heu, tu as sacrifié un petit peu, heu, toute ta tou toute tes heures de sommeil pendant heu, pendant 9 mois, heu, pour dire «Ah bah en fait, heu, bah non».
Ah ben, en vrai tu peux te poser En vrai je sais je sais tu sais que je sais même pas à quelle date, heu jusqu'à quelle date, tu peux avorter.
L'interruption de grossesse, c'est à partir de je je crois c'est a avant 3 mois je crois que tu peux,, ouais, ce qui est en vrai, ce qui est déjà énorme en vrai, pour le coup, heu, et je comprends pas les gens qui heu
Avant 3 mois, OK. Oui, non, mais de toute façon à partir du moment où le bébé il est complé il est formé en fait, c'est normal que tu puisses pas, heu enfin, c'est au bout d'un moment il y a une limite quoi, donc heu
Oh oui, oui, clairement. Ouais, ouais, ouais. Heu
Non c'est c'est pas quelque chose qui me pour le coup qui me, heu qui m
Mais, je crois.
choque. Oui c'est ça, c'est pas quelque chose qui me choque, tu vois?
Ah ouais s ah ouais, non mais c'est moi c'est c'est je je comprends même pas pourquoi, est-ce que ça a pas c' c'est pas déjà en fait dans enfin je vois même pas comment est-ce que tu peux norme enfin je sais pas. Je je comprends pas comment est-ce qu'on a dû avoir des des lois pour faire ça, en fait! Ah si, les créationnistes, pardon, excuse-moi.
Mmh. Bah oui, parce que à la base, t c'es quand même un pays, heu, religieux enfin non, on est pas un pays religieux vu qu'on est pas, heu
Pas fait exprès. <chuckles> Ouais, ouais, ouais. Bah ouh on est vraiment dans le catholi on est vraiment dans le christianisme maintenant.
Oui, non mais on est dans le christianisme, mais je veux je veux dire là, normalement, tu sais? Tu as la séparation de l’Église et de l’État donc heu, en soi
Oui, oui, oui.
Voilà, mais après c'est vrai que bon, forcément mais de toute façon, même des pays où ils sont pas religieux, tu vois? Le truc était pas non plus, heu, de base hein, donc heu
Ouais, c'est fou ça. Franchement, heu
c'est des débats, c'est des trucs comme ça, heu
Je comprends pas parce qu'en plus de ça, ça te ça te ça te ça te change tellement la v enfin, ça t'en ça t'enlève des complications, c'est c'est fou, heu
Non, mais dis-toi, on a eu le vote, heu, le Mais dis-toi le vote des femmes, il date d'après la Seconde Guerre mondiale, c'est en 46, donc à partir de là, en fait, heu, voilà quoi.
Ouais, ouais, ouais, ça j'en parlais avec, heu heu, j'en parlais avec Jenn et tout, je fais, waouh c'est fou.
Tu sais, tu imagines le vote des femmes en 46? Donc heu, <chuckles> l'avortement, heu, tu sais? Forcément, heu, c'est c'est beaucoup plus enfin c'est c'est plus tard. C'est déjà qu'elles pouvaient pas voter. Elles vont pas on va pas les ils allaient pas les laisser avorter quoi, donc heu
Ah ouais, ouais, c'est c'est tarés. En plus de ça, ils considérent ah, ouais, je crois que vraiment ils veulent pas parce qu'ils considèrent qu'à partir du moment où que tu as un bébé, n'importe le à n'importe quel sta stade de gestation c'est un être vivant donc tu as pas le droit de de le supprimer.
Oui. C'est ça.
Mais en vrai il y a des gens, tu es en mode mais en fait ils ne comprendront ils ne comprendront les causes que quand ça réellement ça va leur arriver en fait. C'est il y a un moment, c'est fou!
Mais dans Mais le mais le pire, c'est que les c'est mais le pire c'est que ces personnes-là, alors pas forcément en France, mais ces personnes-là aux États-Unis, tu vois? C'est c'est les 1ers à avorter, heu, quand leur maîtresse elles ont un gosse, tu vois?
Ouais. Bah ouais parce que, heu, on sait t sais très bien que ça marche mieux, heu, <chuckles> ça ça marche mieux comme ça. Bah oui, bien sûr.
Donc heu Heu, non, c'est c'est, de l'hypocrisie totale, heu C'est je je en fait je je crois même que parce que justement en parlant de technique médicale du passé, je crois que c'était genre autorisé, dans certains pays. Où ça l'est ça ne l'est plus devenu, tu sais? Justement à cause de la religion.
Ou quand Heu, oui, ça me choquerait même pas en plus. Après nombre de nombre de pays, heu, au niveau de de l'Afrique ou de l'Euro de l'Europe de l'Est aussi, je crois. Où justement à l'époque si tu étais si tu étais pas un gamin, tu pouvais, heu, legit heu, le supprimer, quoi. C'était en mode, heu, c'est fou! Heu, parce que ça re ça rev ça revenait tellement cher à l'époque, de d'avoir une fille, qu'attend non mais c'est pas possible, heu <blows air>
C'est pas faux. Oui parce que mais c'est mais c'est, hem, comment dire? C'est en Chine ou de toute façon t tu sais, tu avais la loi de un seu alors maintenant c'est plus le cas, mais tu avais la loi de l'enfant unique. Ouais, non c'est plus, heu elle y est plus la loi de l'enfant unique.
Ah ouais, ça a été enlevé? Ah, OK, OK.
Donc tu avais la loi de l'enfant unique et du coup en fait, si tu avais une fille bah, tu étais littéralement, heu, pas bien!
Ah ouais clairement, parce que tu pouvais dire au revoir à ta descendance quoi. <chuckles>
Donc heu Bah, c'est un peu le problème, donc heu, c'est aussi non mais c'est en fait le problème c'est aussi surtout que, vu que quand tu avais une fille tu étais pas bien beh ils avortaient pour pas avoir de fille et là en fait ils ont un énorme problème en Chine. C'est qu'ils ont 5 hommes pour 1 femme.
Ah oui!
donc heu, problématique! <chuckles>
Ah oui, bah oui effectivement, bah oui la démographie va je va choisie bah, oui forcément.
Exactement.
Roh, c'est pas possible hein, c'est fou!